Alors c'est, <clicks tongue> on va dire que c'est, ça dépend en fait, heu, quand vraiment il pleut à verse, heu, j'évite, j'évite d'aller marcher quand même, voilà, heu, mais j'ai déjà fait une fois, enfin c'était, heu, dire on va dire que c'était de la pluie, heu, assez fine et qui qui n'affluait pas en fait, j'étais su simplement mouillé. C'était en période de COVID, mais ça m'a fait du bien parce que voilà, heu, on était en j'étais en confinement, voilà j'étais en confinement et puis on sortait, heu et on sortait 1 heure en fait, donc heu, 1 heure la journée, heu, avec le certificat et et et et heu et c'est là, en fait, heu, qu'on se que je me suis rendu compte, heu, voilà, de la chance de pouvoir déjà marcher, heu, en cette période-là, c'était c'est c'était quelque chose de rare donc heu, forcément il fallait en profiter même si même s'il pleuvait. Bon voilà, heu heu, il faudra juste laver les vêtements
<chuckles> Ouais. Mmh mh. Ah oui! Bah oui surtout à cette période! Ouais. C'est ça. Oui. <chuckles> Oui. <chuckles> Oui oui oui, heu, tu allais pas louper ton heure de sortie, quoi. <chuckles> Heu, non, je te comprends. <chuckles>
Exactement, c'est ça et puis heu et puis c'était quelque chose voilà, de mais c'est vrai que si j'ai mis cette routine en place et puis heu et puis heu, pour répondre aussi à la question générale, heu, voilà ça ça m'a vraiment changé ma vie, heu heu, dans le dans le positif, heu, parce que je la l'associe au sport, heu, mais je l'associe aussi à des petits moments avec, heu, avec mes amis où je partage, voilà, où on partage des choses où heu, voilà c'est, heu et en fait, heu, à la fin, heu, il y a même des fois, heu, je piè je piège certains amis, heu, en leur disant: «Non ne vous inquiétez pas, on va faire que 5 kilomètres, "heu, oh mais c'est beaucoup, c'est un peu"» et puis et puis on parle et on parle, on parle, on parle et puis à la fin, on se retrouve à en faire 8 de 8-9, heu et puis ils s'en rendent et puis ils s'en rendent même pas compte. C'est-à-dire que c'est c'est, heu, c'est cette idée qui qui qu'ils ont peut-être, heu, de se dire: «Heu, oh là, c'est c'est c'est ça va être long, heu heu, comment ça va se passer, heu, j'ai peut-être pas» et puis derrière, ça se transforme en en en en bonne chose, en fait, quand on veut répéter, qu'on veut refaire, heu, qu'on veut refaire, heu, par la suite.
Mmh mh. Oui. Des amis, heu, social, heu, ouais tout à fait. Oh là là! <laughs> Et qui se rendent pas compte. <chuckles> Heu, bah oui c'est ça, <chuckles> Ah! Ah, c'etait chouette, ouais! <chuckles>